Ah, okey. Oo nga 'no pagka major pa naman, ah, kailangan i-take mo uli yung another year, eh, 'di ba?
Mm. Oo, kasi hindi naman sila nag-i-especial offer ng gano'n, 'di ba?
Oo. Meron, pero 'yong mga minsan ba may kasi parang wala wala pa kong narinig na 'yong major pra ah, subject parang, ah, 'yan ang tawag dito sina-summer, eh. Pe puwede ba? Hindi.
Oo, wala, walang ganun, walang ganun. Mm. Mm, puro minor lang.
Oo. 'Di ba ma lahat halos minor lang, eh, 'di ba? So, anong dahilan bakit ka bumagsak?
Sa ano lang, kasi nung kolehi hindi, hindi naman ako sa hinara nahirapan. Kasi no'ng kolehiyo ko madami akong extracurricular. Kumbaga council ako hindi naman. Council ako sa kolehiyo namin, ang dami ko pang ginagampanan na ako'y representante ng kolehiyo namin sa iba-ibang organisasyon. Kumbaga ano ako, eh oo, active ako sobra sa eskuwelahan. Hanggang sa hindi ko namamalayan yung mga propesor ko pala hindi naman sa grades. Yung mga propesor ko pinapansin na pala yung gano'n ko na pinag-iinitan na ako.
Nahirapan ka? Mm. Mm. Mm, parang loaded ka na. Oo. Mm. Mm. Oo. Yung time management mo wala na halos. Ah. Grades mo. Mm. Ah, okey. So hindi hindi dahilan kung bakit bagsak ka kasi mababa yung grado mo kundi dahil, ah, personal.
Mm, mm. Mm. Oo. Napag-iinit oo. Mm, gano'n ang nangyari. Eh, tapos sumabay pa na kasagsagan ng pagtakbo ko sa SK nung panahon na 'yon kaya oo. Mm. 'Yon 'yong pinakamatinding hamon sa'kin, 'yong pagiging busy ko. Ang dami ko inside school at outside school ang dami kong ginagawa. Kaya no'ng nalagpasan ko 'yon, ang sarap-sarap lang sa pakiramdam. Sabi ko nga do'n sa ti sa professor ko na 'yon, "Akala niyo hindi ako ga-graduate, ah." Isang take ah, second take ko lang 'yan tapos na, oh 'di ba? Kasi 'no mm.
Ah, okey. Oo. Mm. Ah, ang dami mo pala talaga busy g busy yarn? <chuckles> Oo. Oo, sobra. Outside, oo. Mm. Mm, mm pe Sop so, ano, nung second sem mo, ah, siyep siyempre 'yon na lang ang kukunin mo, 'di na-focusan mo naman ba o may mga other curriculum ka pa rin tulad no'n, na na kung sakali nanalo ka ba nung SK no'n?
Oo. Oo, na-focusan ko. Oo, nanalo ako.